อืม อย่างงี้นี่เอง
อา แล้วเขาก็จะที่ ที่ทำงานก็จะแบบลงโทษเป็นให้อยู่เวรชดเชย เพื่อทำงานให้เสร็จ คือคนอื่นอาจจะได้หยุดกัน แต่เราอาจจะไม่ได้หยุดอะค่ะ เราต้องมาทำงานที่สถานศึกษาของเรา เพื่อทำงานชิ้นเนี้ยให้เสร็จ อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้วเนาะ แล้วก่อนหน้าเนี้ย คุณเคยลองวิธีไหนในการแก้ปัญหานี้แล้วบ้างไหมคะ แล้วมันได้ผลบ้างไหม?
ค่ะ เคยลอง เคยตั้ง อ เขาเรียกอะไรนะ ตั้ง ตั้งเตือนกับตัวเองอะค่ะ เคย เคยบอกตัวเองเหมือนจะทำแบบอยากขยันบ้างอะเนาะ ก็เคยบอกตัวเองเหมือนกันว่า โอเค เดี๋ยวพอถึงเวลากลับมาถึงบ้านปุ๊บ ทานข้าวเย็นเสร็จปุ๊บปั๊บ เราก็จะเริ่มงานวิจัยของเราเลย ใช่ไหม แล้วพอมาเปิดคอมได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ 0.5 ชั่วโมง แล้วรู้สึกว่า โอ๊ย มันตันคิดอะไรไม่ออกปุ๊บ เราก็ไถ social ดู พอดู social มันก็เลยยาวไปเรื่อย ๆ เลยค่ะ อืม แล้วก็เหมือน เหมือนเดิม ก็คือบอกตัวเองว่า โอ้ยไม่เป็นไร อีกนานยังมีเวลา อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ อ่า จริง ๆ แล้วคุณก็แพ้คำว่าไม่เป็นไร เหมือนกัน นะคะ ไม่เป็นไร อา ทีเนี้ยฟังแล้วต้องบอก
ค่ะ <chuckles> ใช่ บอกตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไร ยังมีเวลาอย่างเงี้ยเรื่อยเลยค่ะ ไม่รู้ทำยังไง อือ
อืม เข้าใจแล้ว เข้าใจแล้ว จริง ๆ อยากจะบอกงี้นะคะว่า เข้าใจได้ แล้วก็เป็นปกติเนาะที่เราจะแบบมีอาการแบบเนี้ย หลาย ๆ คนก็เป็นว่าแบบ เออ เดี๋ยวค่อยทำ เดี๋ยวค่อยทำ มันอาจจะเป็น เพราะงานนั้นน่ะใหญ่เกินไปก็ได้ หรือว่าบางทีเราก็อาจจะมีแรงกดดันสูงอะ สมองเราก็เลยอยากจะหนีเนาะ ทีเนี้ยค่ะเราอยากจะลองให้คำแนะนำที่เราคิดว่า อาจจะนำไปใช้ได้จริงเนาะ อาจจะเป็นทางเลือกแล้วกัน ที่คุณอาจจะลองเลือกนำไปปรับใช้งานในชี ให้มันเข้ากับ อ่า ชีวิตประจำวันของคุณดูอะนะคะ
ค่ะ ค่ะ